هو طبعًا الموضوع بقى صعب وسط طبعًا أنت حياتك العملية ساعات بتطغى على حياتك الشخصية، وفي نفس الوقت ب ساعات حياتك الشخصية أو أهلك في البيت بيطلب بيطلبوا منك التزامات، تلاقي نفسك بتيجي على شغلك، فدايمًا في د المعركة دايمًا ما بين إيه، ما بين حياتك الشخصية وحياتك العملية، آآ
صحيح، بيحصل. لأ، بس أنت لما أهلك بيطلبوا منك حاجة ممكن تيجي على شغلك؟ يعني معظم الناس بيقولوا الشغل رقم 1 دايمًا عشان آه.
أنا عارف، لا، لا، لا، في ما هو في بعض الأهالي أو بعض ال الحياة الش الحياة الحياة الشخصية يعني في بعض حياة بعض الناس، اللي هو لأ، حاجات دي مهمة جدًا بالنسبة لهم لدرجة إنه لو قَصَّر الأهل بدأ يبدؤوا يتكلموا، سواء مراته أو أخته أو أهله، لأ أنت المفروض كنت تع بمعنى كذا، فهو بد الصراع أنا باتكلم إن الصراع دايمًا ما بين الاتنين دول، والشخص نفسه منسي، يعني أنا الواحد ممكن ينسى نفسه لدرجة إن هو يقدر يعمل هواية، أنت بتسألني إن أنا باعمل إيه في وقت ب باحاول أوفّق إزاي ما بين الت الهوايات في وسط الشغل والالتزامات، أنا ساعات مش بالاقي ده، فهو طبعًا الموضوع صعب، لكن أقدر أقول لك أنا باعمل إيه علشان الدنيا تضبط معايا.
آه. آه. بالضبط، آه. اهم. ياريت. كلمني كده آه يعني وسط الشغل دوّة، أنت لما بيبقى عندك شغل، و فإزاي بتلاقي وقت إن أنت تمارس فيه هواياتك؟ و و ويا ريت تقول لي إيه هواياتك كمان يعني؟
إمم. هاقول لك. هاقول لك، بُصّ آآ ال أنا بالنسبة لي من الهوايات اللي أنا باحبها جدًا حتة إن أنا أقرأ، باقرأ ما باقرأ س با أو إن أنا أتفرج على حاجات آآ، فيديوهات مفيدة، أو إني أتعلم كورس جديد، دول كلهم حاجات أنا باحب أعملهم. و بالضبط، حاجات أنا كان والله ساعات مش بالاقي وقت إن أنا أعملهم خالص، بالضبط لأن أنا ممكن في البلكونة بكتاب أو مقال عاجبني أو channel معينة في نازل فيها مقال حلو وعن موضوع أنا باحبه، ممكن آخده ك آخده كده 10 دقايق، ربع ساعة، وأنا باشرب كوباية القهوة، وأنا كوباية وأنا باشرب كوباية الشاي. حاجة كده بتفصل الواحد، أنا دلوقتي عايش مع الطبيعة، باقرأ باقرأ باقرأ أفكار حد تاني، <tsk> حد كاتب حاجة، فأنا already خلاص دخلت دماغه، اكتسبت منه حاجة، وفي نفس الوقت قاعد في الهوا باستنشق هوا هوا هواء نقي كده زي ما بيقولوا، وأنا باشرب حاجة باحبها.
أيوه. تمام. وكلها حاجات سهلة برضو، <laughs> مش محتاجة مكان ولا بتاع، آه. صحيح. اهم. <laughs> تمام، بتبقى حلوة طبعًا أوي، طبعًا، إمم. القعدة في الطبيعة دي روعة روعة يعني، إمم.
طبعًا، أيوه دي حاجة م ممتعة جدًا الصراحة. ده حقيقي، ده حقيقي.
بس عاي و وعايز أقول لك كمان أنا بيتهيأ لي لو أنت رايح مشوار وأنت مش سايق برضو ده أنت تقدر كل الهوايات دي تقدر تمارسها، تتفرج على فيديو تقرا كتاب آآ، بتستغل الوقت.
بالضبط اللي هو أنا فعلًا لا، لا، وحتى لو أنا سايق برضو باشغَّل الحاجات اللي أنا باحبها، يعني باحاول على قدّ ما اقدر الوقت اللي أنا بابقى فيه لوحدي، سواء مثلًا في الع في الس في العربية آآ، ب باتمشى آآ بالبس على طول ال air pods وباشغل حاجة باحبها، باشغل podcats podcast باحبه، باحب أتاب ب باحب أتابع أول كده كده شوية ال podcast اللي ليهم علاقة بالمالية، وليهم علاقة بتطوير الذات وإن أنت إزاي تاخد وال برضو ل عن العمل وعن الحياة الأسرية، آه د دلوقتي عايز أقول لك موضوع ال podcast ده بقى بالنسبة لي بقى إدمان، لإن أنا كل شوية كده أفتح لي Podcast آآ أجري فيه، برغم إن للأسف إحنا حياتنا جوا السوشيال ميديا آآ ما بقاش بقت واخدة كل وقتنا، يعني الواحد ممكن يفتح السوشيال ميديا يفتح فيديو واحد، يلاقي نفسه دخل scroll في حوالي 50 60 فيديو مش مهمين، ده بالعكس ممكن يكونوا مضرين أساسًا.
إمم. اهم. امم، الموضوع هايل. اهم. ب صحيح.

وبتمشّي أمورك لغاية ما تلاقي مكان أحسن. طيب خلّينا نتكلّم طيب، قبل ما ناخد المكان الجديد، طب أنت في وقت زي كده يعني تقريبًا أنت ما عندكش مواعيد، آآ ممكن يصحّيك من النوم زي ما أنت بتقول، ممكن يطلب منّك شغل وأنت جوّه بيتك، إن أنت تخُش تدوّر على الإيميل، وتبعته. أنت كنت بتعمل إيه؟ و ده غير طبعًا عيلتك، أنت عندك التزامات مع العيلة، فعايز توفّق ده، عشان تلاقي وقت لهواياتك. كنت بتعمل إيه في الوقت ده؟
بالضبط، بالضبط. إمم. إمم. آآ، كنت باحاول على قد ما اقدر قبل ما ادخل البيت، أكون مفضّي نفسي على الآخر، وممكن ما امسكش التليفون خال ل وكنت فاصل المكا خا تليفون الشغل عن التليفون الشخصي. وتليفون الشغل كنت ممكن ممكن ارميه خالص، علشان ما اتعرّضش لأي لأي ابتزاز ع لأي ابتزاز وظيفي <laughs> علشان أرد عليه. فكنت
تمام. ياه! وده ما كانش بيسبب لك مشاكل؟ يعني مثلًا لو المدير كلمك.
لأ، هو صاي صاي أو أوقات كان بيسبب لي مشاكل، بس هم اتعوّدوا إن أنا الواحد لمّا الواحد يروّح، للأسف هو ال ال الشركات اللي زي كده، كانت بتعمل معايا مشاكل، بس أنا كنت باحاول أهندلهم بعد مع الوقت. بعد كده يا جماعة أنا كنت يدوب لسّه روّحت، ونايم، فمش طبيعي إن أنا بمُجرّد ما انام الناس ترن عليّا. أنا وأنا موجود خدوا اللي أنتم عايزينه، واسألوني في اللي أنتم عايزينه. وجمّعوا وأنا موجود في الشغل كل اللي أنتم محتاجينه. فكنت بجد باحاول أفهمهم مع الوقت بس مش كل النا آه، مش ما كانتش بتحصل مشكلة كبيرة. فكنت باحاول اعمل كده، علشان برضه وأنا في البيت مع أسرتي ما اقصّرش معاهم، من حقي إنّي اقعد مع زوجتي، من حقهم إن هم يقعدوا معايا هي، والأولاد، ويشوفوني وي آه، ده ع بالضبط من حقي إن
اهم. كانت بتمشي، يعني ما كانش بيحصل مشكلة كبيرة. تمام. إمم. آه، أنت عندك أولاد. آه ده ده ده -ده وقت تاني، ده ده يعني أنت دلوقتي الجدول بتاعك لازم إمم. نعم؟
إمم. مسؤولية، مسؤولية كبيرة. <clears throat> مسؤولية طبعًا، ومسؤوليّة معنويّة. أنت محتاج تقعد معاهم.
ال لازم تدّي لهم وقتهم، يعني أنا ما اعرفش عندك كام، بس ربنا يخلّيهم لك، بس أنت أكيد لازم تدّي لكل واحد فيهم وقت تسأله أنت عامل إيه في الدراسة، محتاج إيه، حتّى كمان اللعب. فأنت كده ده أنت كده الوقت عندك بقى قليل جدًا يعني.
إمم، تسلم ربنا يخليك. إمم، إمم.

هو هو أنا عايز أسألك بقى، أنت بتقول لي هوايات نفسك تبتديها بس مش لاقي وقت. خلّيني اتكلّم على هوايات كانت عندك واتلغت، لإن أنت ما عندكش وقت ليها. كانت هل هل في هواية أنت فعلًا كنت بتمارسها، بس دلوقتي خلاص مش قادر، ما عندكش وقت ليها خالص؟
إمم. آه، يعني <laughs>
ال إيه؟
هي عادة هي هواية طفولية كده. <laughs>
ال طيب ما يعني
ركوب العجل أنا كان نفسي آه كان نفسي لما اكبر اركب عجل زي ما كنت صغير <laughs> فدلوقتي أنا ما بالاقيش وقت
آه. آه. طب أنت اللي مانعك آه. اللي مانعك الوقت، والّا اللي مانعك المنظر أو المظهر؟
اللي مانع المكان لأ، لأ، لأ. مش المظهر والله ال ما اللي مانعني الوقت، وساعات ال ال الوقت، زائد إن المكان اللي أنا فيه ممكن ما يكونش بيساعدني على حاجة زي كده، يعني ما فيهوش مكان لtrack العَجلة، والحاجات اللي زي كده. آآ فالوضع مش أحسن حاجة، فعشان اعمل كده، لازم اجيب عَجلة واجي، واروح بيها مشم مكان تاني، عشان اقدر اجري بيها، أو الِف بيها براحتي. فأنا لو ف موجود ت باعتقد لو أنا موجود في community يساعدني على كده، مش هاتأخر على إني اعمل كده. لكن مش موضوع شكلي أو الناس أو أي حاجة خالص. ده بالعكس أنا ما <tsk> ما دام أنا اعم باعمل حاجة باحبها، لا غلط ولا حرام، ما بيهمنيش.
أومال إيه؟ آه، فالموضوع بقى صعب. إمم. تمام، تمام .هي بس الفكرة إن أنت ما عندكش الإمكانيات هناك، فعشان تلاقي وقت إن أنت تاخد العَجلة على العربية، وتروح، وتسوق هناك، وترجع، أنت هتضيّع وقت كتير أوي، فمش هتبقى مُجدية يعني.
آه أنا نفسي آه. إمم، إمم. بما إنك فكّرتني بالهوايات اللي أنا موقفّها، أو نفسي أرجع اعمل نفسي ارجع اصطاد تاني. أنا كنت صياد ماهر، لحد مثلًا لحد مثلًا أيام الدراسة. كنت صياد ماهر، باخد الصنارة، وباروح اصطاد، وباشوف الحاجات ال اللي أنا باعملها، وباصطاد قد إيه، والمرّة اللي جاية هاصطاد أكتر، وهاختار المكان، والحاجات دي كلها.
طب إمم. تمام، طب أنا عايز أسألك ده دي ال ليه ليه ما بقيتش تمارس الهواية دي، يعني دي آآ ممكن مثلًا مرّة في الشهر والّا بتاع تلاقي وقت، وتروح تصطاد فيه. إيه اللي حصل؟
عادي، بس ما بالاقيش وقت يعني الوقت ده مش دايمًا بالاقيه. مش دايمًا بالاقيه وف وفي نفس الوقت ال ال المكان اختلف اللي أنا عايش فيه دلوقتي. ما فيهوش صيد بنفس المستوى اللي كنت عايش في المكان اللي كنت عايش فيه في الأول. وعلشان اعمل كده دلوقتي محتاج ارتّب رحلة مخصوص مع مجموعة آآ وت وأنت عارف الصبر محتاج ص <chuckles> الصيد محتاج صبر. <laughs> آآ فأنا ما عنديش الوقت إن أنا اقعد مثلًا 5، 10 ساعات لوحدي، عشان أنا في الآخر اصطاد لي حاجة معينة، أو إن أنا أمارس الهواية دي، ما عنديش. لو ال10 ساعات دول في الغالب يا هاكون زيارة ف مع عائلية مع الأهل في مكان معين، يا في مشوار برضه علشان خاطر بنتي، علشان حاجة باعملها لفُلان، يا حاجة باعملها لعِلّان فخلاص ما للأسف ما بقاش في الوقت إن أنا اقدر آآ أعمل الحاجة دي الصراحة.
إمم. إمم، إمم، إمم. أكيد طبعًا آه. بس أنت كان آه. اهم. اهم. بس أنت قُلت لي على حاجة يعني آآ موضوع الناس أو ال الأصدقاء، هل -هل فعلًا الموضوع دوّة ممكن يخلّي الواحد يتشجّع إن هو يحافظ على هوايته، لما بيبقى معاك مح حد بيشجّعك يعني من اصحابك، أو من العيلة؟
إمم، إمم. أيوه.